Yani, denetim derken, eee, tabii ki, yani, şimdi denetimler genelde, böyle, gıda güvenliği tarzında ya da, işte, eee, emm, yeterli, eee, ekipmanları var mı, neye göre yapıyor, işte, iş sağlığı güve hani, genelde denetimler böyle oluyor. Ama farklı denetimden kastın şuysa: İşte, yemeğin, eee, yani, yapısıyla alakalı, işte, olması gereken şey, hani, gibi. Eee, böyle bir, böyle bir konsey, bir kurul var mı, bilmiyorum açıkçası. Eee, hani, bildiğim kadarıyla hep, böyle, genelde iş sağlığı güvenliği olur ya da, eee, kalite kalite kontrol tarzı. Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Evet, içerik konusunun Hı hı. Yani, eee, direk Evet, sadece onlar, eee, direk yok ama bazı kalite kontrolü, evet, direk yok. Bazı ülkelerde, bazı restoranlarda özel olarak, eee, biraz daha içerik, eee, sadece, eee, genel kontroller değil, içerik kontrolü olarak pilot bölgeler, eee, var. Bence b eee, arttırılırsa, eee, sağlığımız açısından, eee, örnek teşkil edecek yerler veya aynı şekilde başka, eee, restoranlar, marketler, eee, bundan etkilenebilir, zincir şekilde, eee, gidebilir.
İçerik kontrolü değil mi? Hıı. Hı hı. Hı hı. Evet, güzel bir noktaya değindin. Evet, yani, güzel olabilir bence. Eee, bir kere, yani, gıda güvenliği tabii ki çok önemli bir şey. Yani, bir fast food restoranında mesela zehirlenen insanlar okumuştum, eee, bir haberde. Yani, bu da mesela, eee, çok önemli bir şey. Nasıl bu denetimden kaçabilir? Ya, böyle, bir zincir restoran değil mi? Yani, inanılmaz. Eee, tabii ki bunlar çok önemli ama şimdi sağlıklı beslenme dediğimiz için, eee, evet, bu kurulun daha yaygınlaşması, belki söylediğin o denetim içerik kontrolünün. Ne kadar sağlıklı ürünler kullanıyorlar, yani. Eee, bu da topluma, eee, yani, sonuçta bir rapor edilecek, halka açık bir şekilde yansıtılacaksa bence çok güzel bir yöntem olabilir, yani, bu noktada.
Hı hı. Evet, ben de duymuştum. Hı hı, hı hı. Kaçabilir. Hı hı. Maalesef. Hı hı. Evet. Peki mar market alışverişleri haricinde, eee, manav veya diğer alternatifler konusunda, eee, ımm, yani beslenme ürünleri seçerken dikkat ettiğin hususlar var mı veya etrafında, çevrende sağlıklı beslendiğini düşündüğün, eee, insanlar var mı? Eee, nasıl, eee, bir yol izlediler? Örnek verebilir misin?
Hı hı. Hı hı.